Ay, tatanong ko lang, kung maglilipat ka ng trabaho o lilipat ka ng trabaho, ano 'yong nagpapa-decide sa'yo para gawin mo 'yong ano, paglipat ng trabaho na 'yon?
Actually, ang sa totoo lang, ngayon kasi, eto kasi talaga 'yong nararamdaman ko, 'no. Um, currently, ah, naghahanap na ako ng ibang trabaho kahit may trabaho pa ako. Um, siguro 'yong pinaka-reason kung bakit, kasi parang feeling ko nabastos ako no'ng sa trabaho, hindi naman physically na nabastos parang, ah, wala alam mo 'yon, parang nawalan sila ng respeto sa akin as 'di porket, ah, agent lang ako. Kasi, ang trabaho ko kasi ngayon is, um, BPO pero chat support, parang ang nangyari kasi kung bakit gano'n, um, ano, eh, ah, eto chat support ako for 5 years. Pero neto kasing, ah, nakaraan lang, nakaraang linggo lang parang ano, wala man lang nagsabi sa akin na ag imagine, galing ako ng 2 days off, tapos wala man lang nagsabi sa akin na mata-transfer na pala ako sa voice. Alam mo 'yon, pagbalik ko galing ng off, pagkapasok ko talagang mini-mention na lang ako na absent daw ako kasi, ah, hindi daw ako nakaano, nakapag-calls sa voice, which is sobrang nakaka-off kasi, ah, wala man lang nagsabi sa akin. Imagine, galing sa 2 days off tapos walang nagsabi na TL or any ano katrabaho na talagang nando'n no'ng time na 'yon, wala man lang nag-update sa'kin. Para lang ano alam mo 'yong nagugulat ka na lang na absent ka bigla, kahit, ah, present ka naman. Tapos parang pakiramdam ko naano ako, parang na-betray ako no'ng <scoffs> time na 'yon, kasi 'yon nga wala man lang nakaano sa'kin, wala man lang, ah, nagsabi sa'kin kahit isa.
Mm. Ah, talaga. Hmm, oo. Ah, talaga. Oo. Ay, oo. Mm. Hmm, mm. Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah, mm. Oo, ya Ah, ganun nga. Oo, nga. Mm. Mm.

Hmm. <clicks tongue> Actually, um, pinakauna ko talaga siyang sinabi sa asawa ko. Naano naman siya, actually wad hindi naman siya tutol kung sakali mang lilipat ako kasi, ah, siya din mismo ramdam niya or ano, nafi-feel niya yung kung ga'no ako ka-stress. Sa totoo lang, no'ng time na ano, yung, ah, time na parang last 2 weeks do'n sa mga nangyari about sa pagvo-voice ganiyan, talagang, ah, dala-dala ko pa din yung ano, yung, ah, stress, to the point na inatake na ako ng panic attack, sa sobrang pangi tapos, um, nakita naman 'yon ng asawa ko. Ang nakakalungkot lang din, kasi pati yung anak ko na 3 years old pa lang, na-witness niya yung gano'ng side ko na parang hindi na dapat masaksihan yung mga gano'ng side, though nasaksihan niya pa din, so parang nakakalungkot lang din. And 'yon nga, um, yung asawa ko naman, wala naman siyang nasasabi about sa ganiyan, kasi ano naman siya, supportive naman siya tsaka, ah, sa totoo lang, siya pa nga yung nagsabi na umalis na lang ako kung hindi ko na talaga kaya. Tsaka, ah, hinahanapan niya na rin ako ng mga possible ko na puwedeng lipatan or ano, para kasabay na lang din ng trabaho niya. Though sa ano naman, sa nanay ko naman, kasi sinasabi niya, parang naglalabas din ako sa kanya ng sama ng loob. Parang sinabi ko na magreresign na ako kasi, ah, 'di ko na kaya yung mga ginagawa sa'kin. Alam mo'yon, naiintindihan din naman nila ako. Hindi naman totally na ano, na hinusgahan na, "Bakit aalis ka na? May ano ka ba?" 'Di ba kasi usually sa ibang tao 'pag nagsabi ka na aalis ka, gano'n yung mga, ah, balik sa kanila, eh, na, "Bakit may ipon ka na ba? May ganito ka ba? Pa'no yung mga bayarin mo?" Though, alam ko naman. Ah, kaya nga ako hindi pa totally nagreresign, parang naghahanap pa lang ako ng malilipatan, kasi nga pakiramdam ko ano, eh, para anytime makakaalis na lang ako do'n. Kasi mahirap din kasi talaga, though 'di ka na motivated, eh.
Mm, hmm. Mm. Hmm, mm. Mm, mm. Hmm. Mm, mm. Bigat. Oo. Hmm, mm. Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Ah, okey, oo. Mm. Mm, mm. Hmm. Oo. Hmm. Oo, oo, oo, oo. Ah, oo. 'Yon ang maganda. Oo, oo. Hmm. Pe Oo, totoo. O mm, mm. Mm, mm. Hmm. Pero